ครับ อืม อุ๊ย แล้วตอนที่ไป ท คนเดียวครั้งแรก ตื่นเต้นมากเลยไหมครับ? หรือว่าเราเคยไป เราก็ไปเริ่มจากในประเทศก่อนแบบนั้นไหม? คนเดียว
ค่ะ ไปคนเดียวครั้งแรกจะเป็นสิงคโปร์ค่ะ ตอน สิบเก้า
โอ้ แต่คือ ล คือออกต่างประเทศเลยใช่ไหมครับ ไปคนเดียว แล้ว หรือว่า หรือว่า อ๋อ ในประเทศ อืม ๆ
อา ใช่ ๆ แต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศ ถ้าเป็นต่างประเทศแบบว่าครั้งแรกอะจะไปกับครอบครัวตอนอายุ 3 ขวบอะค่ะ
ครับ อืม โอ้โฮ โอ้ เร็วเหมือนกัน โอเค อะฮะ อ๋อ 19 ก็เลยไปคนเดียว ลุยเลยใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ อา ใช่ ๆ ก็พอดีแบบว่า เหมือนพอเราไปหลากหลายประเทศเราก็รู้สึกว่า มันไม่ได้น่ากลัว แล้วเราก็แบบอยากที่จะลองแบบไปเที่ยวคนเดียว อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นดี แล้วก็เหมือนเรา เราไม่ได้มองว่าแบบไปต่างประเทศมันจะแบบว่า แบบอันตรายหรือน่ากลัวขนาดนั้น แค่แบบใช้กันคนละภาษาค่ะ เราแค่ต้องเลือกประเทศที่มันปลอดภัย แล้วก็เหมือน <tsk> มีระบบการจัดการอะไรที่มันแบบว่า อะ สะอาดหรือเป็นระเบียบ เงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า ก็สิงคโปร์ก็ดูไม่น่ากลัวค่ะ ใช่ ก็เลยแบบว่าไป ไปคนเดียวค่ะตอนนั้น
โอ้ ดีเลย อือ อืม ครับผม ครับ อืม ๆ อ๋อ อือ อา โอเค โอเคเลย
จริง ๆ ที่บ้านก็ยังไม่อยากให้ไปนะคะ แต่ก็ปิดเทอมอะค่ะ แล้วเราก็แบบจ่ายเงินเอง อะไรเงี้ย ใช่ ใช่ ๆ
อา ครับ อา ครับ ไปเลยใช่ไหมครับ <chuckles> ที่ ที่บ้านมี มีที่บ้านคัดค้านไหมครับตอนนั้น หรือว่า ม มันไม่ทันแล้ว?
เขา เขาก็ไม่ให้ไปอะค่ะ เขาก็ไม่ได้ให้ตังค์ แต่พอดีก็ จ ก็จ่ายเงินเอง ใช่ ก็ตอนนั้นก็ ประมาณ 20,000 กว่าบาทมั้งคะ ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะ ก็ไปเอง ใช่ ใช่ค่ะ
ครับ อืม ครับ อือ ครับ แต่พอ <chuckles> แต่พอกลับมาแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับ เขาก็ เอ๊ย โอเคเลย อะไรงี้ไหม?
ก็ ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ หลังจากนั้นก็มีไปแลกเปลี่ยน ไปเที่ยวคนเดียว ไปเรียนต่างประเทศที่อื่น อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ก็เหมือนแบบค่อย ๆ ต่อยอดไปเรื่อย ๆ อะค่ะ พอมันจะมีแบบก้าวแรก แล้วมันก็จะมีก้าวต่อ ๆ ไปอะค่ะ
อือ ครับ ไปเรื่อย ๆ เนาะครับเนาะ อา โอ้โฮ ดูน่าสนุกมากเลยครับ อันนี้แบบ ท่องเที่ยวเดินทางนะครับผม เออ ๆ ก็ อ โอ้ ยังไงวันนี้แบบ ส ค สนุกมาก ๆ เลยที่แบบ เอ๊ย อ เอ่อ ได้มาฟังแบบไอเดีย แล้วก็มาแชร์ในส่วนของความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ ไว้มีโอกาสมาคุย อาจจะเป็นคุยเพิ่มเติมกันอีกก็ได้ หรือว่าเป็น topic อื่น ๆ อีกนะครับผม
ใช่ ใช่ค่ะ อา ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ได้ ได้ค่ะ ยังไงก็ เอ่อ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ ไว้มีโอกาสหน้าก็ไว้คุย topic อื่น ๆ ที่น่าสนใจนะคะ ยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
ครับ ได้ครับ สวัสดีครับ